Pues sí, la verdad, es que me hace mucho, mucho sentido, esto que dices, eh, por ejemplo, esto que de tenerlo en la agenda, porque pues, si no está en la agenda, es muy fácil que yo diga: "No tengo tiempo", ¿no? Entonces, si ya me me me calendarizo, o me asigno cierto tiempo en la agenda, para esta actividad, lo más probable, pues, es que lo tenga que hacer, ¿no? Y ya finalmente, ya le di un tiempo, e en mi en mi día a día. Entonces, pues, ya está ahí, ya no puedo ya puedo disfrutarlo, sin tener esta culpa, de que: "Ay, no tengo tiempo, o estoy dejando de hacer otra cosa". Creo que eso, me va a funcionar muy bien. Y también, me gusta todo esto que tú mencionas, acerca del autocuidado. Creo que sí es muy importante, y eso es algo, que yo he dejado mucho de lado, por justo, darle prioridad a mi trabajo. Pero, eh, creo que sí, tomarlo, porque, pues, si no me cuido yo, pues, ¿quién me va a cuidar, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante, eh, sí considerar esa parte, de que yo tengo que, eh, tener estos tiempos para mí, para convivir con mi familia, para estar con mis amigos, para hacer mi ejercicio. Como tú dices, puedo irle alternando cada día, hacer alguna actividad diferente, algo que me guste. Y sí, o sea, tampoco, es como que: "Ay, se va a caer el mundo", si yo empiezo mi segundo trabajo, 1/2 hora después, o 1 hora después, ¿no? Creo que, eh, si tengo esa flexibilidad, debería de aprovecharla, porque evidentemente, en el trabajo 1, no lo puedo hacer, porque tengo una jornada que cumplir. Pero si en el segundo trabajo, tengo esta flexibilidad, pues creo que debería de sacarle provecho, a eso, ¿no? Y y aprovecharlo, para justo, hacer estas actividades que me gustan.
Así es. Ujú. Ujú. Así es. Ay, pues me alegra, que hayas podido llegar a esta conclusión. La verdad, es que disfrutar, no es perder tiempo, y cuidar lo que te gusta, entregarle ese tiempo, también te cuida a ti, y te permite cuidar de lo dem de los demás, de tu trabajo, estar más presente, ser más productiva, porque, eso te da, muchísima más motivación, te recarga, para continuar con todas las responsabilidades, del día a día. No necesitas más tiempo, ni más horas, sino darte un poco de permiso y flexibilidad, a ti, para poderlo invertir, a ti.